On va dire, heu, mitigé parce que, hem bah, j'allais à l'école normal, après j'ai j'avais, heu, des matières que j'aimais plus ou moins. Moi je sais que j'aimais le sport, heu, l'espagnol. Mais l'espagnol aussi, c'était par rapport à ma prof. Donc moi, les profs, par exemple, j'aimais pas l'histoire géo parce que mon prof non plus, il me il m'inspirait pas. Moi, je pense que quand même, le prof, c'est important sa façon d'enseigner et
Mmh. Mmh mh. Bah moi s Heu, oui. C'est très, très important. Mais carrément! <chuckles>
et du coup hem, mais avec le temps, oui, je pense que c'est quand même, heu, enfin, des fois, on s'ennuie quoi, on n'est pas motivés et tout à l'école. Parce que, heu, parce que c'est tout le temps le même rythme, il y a pas de oui, il y a pas de de rythme quoi. C'est assez, heu puis il y a des matières comme la techno, heu, je me rappelle des des des cours que je faisais du coup, qui m'intéressaient pas du tout. Donc je pense qu'il qu'il faudrait aussi, selon la pas la sensibilité. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à enseigner aujourd'hui, que certaines matières que j'ai pu apprendre qui m'ennuyaient, mais totalement et oui, que ça soit peut-être un peu plus ludique du coup, heu, non, non, mais après moi j'ai fait des études, après j'ai fait un DUT, j'ai fait un sport études, heu, j'ai eu un bac, heu, +3, heu, donc voilà, je me suis, heu, j'ai quand même une licence. Après j'ai repris mes études à vers 30 ans, hem, voilà, hein, donc hem
Mmh mh. Rébarbatif, bah oui. C'est ça. Mmh mh. Eh. <laughs> Mais si. Mmh. Mmh. Mmh mh. Mmh. Ah oui, tu as quand même été Mmh. Ouais, tu as pas lâché, tu ai tu aimais quand même ça, heu, je veux dire, heu, mais, heu, oui, ça aurait été différent heu, plus ludique, heu plus moins, hem man heu, comment on dit? Heu heu, tradi heu, peut-être, heu, ça ça aurait été mieux encore?